ใช่เลย ค่ะ อืม
<chuckles> นึก นึกถึง นึกถึงเพลงเลย ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอย่างงั้น ก็คือคล้าย ๆ กันเลยเนาะ
ใช่ค่ะ เราก็เลยแบบว่า พอได้อ่านหนังสือเล่มเนี้ย เรารู้สึกว่ามัน มันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจอะค่ะว่า มนุษย์เนี่ยจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเสมอเนาะ แต่ว่าคน เรา ก็จะแบบพยายามกับสิ่งที่แบบเขาอยากจะทำอะ เราก็ไม่ต้องไปตีความ ไม่ต้องไปหาข้อแก้ตัวแทนหรือว่าไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่น ไม่ต้องคิดสงสัยว่าแบบ เราทำอะไรผิดคนนั้นถึงไม่พอใจ เพราะว่าเขาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขา เขาไม่อยากจะสื่อสารก็ปล่อยเขาเป็นแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะ เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สอนแล้วว่า เขาจะคิดยังไงหรือใครจะว่าระอะ อะไรเรายังไง ก็ปล่อยเขาไป เรารู้ตัวเราเองดีที่สุด
ถูกต้องค่ะ อืม ใช่เลย อันนี้ก็เป็นแบบว่าอ่านไปได้ 0.5 เล่มแล้วค่ะ ใกล้จบแล้ว มันไม่แบบ ไม่ได้สอนแค่ let them แบบว่าปล่อยเขาอย่างเดียวนะคะ แต่มันยังมีแบบ
ฮะ เขาสอนอะไรเพิ่มด้วยเหรอคะ?
ในเรื่องของแบบ let me คือแบบว่าเราปล่อยคนอื่นแล้วเนี่ย เราก็ต้องปล่อยตัวเองบ้างให้ได้ทำในสิ่งที่เราตัดสินใจอยากจะทำในความคิดของเราอะ ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ย มันมีหลาย หลาย ชอยซ์ ไปหมดเลยหลายตัวเลือก แต่แล้วแต่ละตัวเลือกเนี่ยค่ะ มันจะมีผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกัน เพราะฉะนั้นก่อนทำอะไร เขาก็จะให้เราอะ คิดดี ๆ แล้วก็ค่อยปล่อยให้ตัวเองทำสิ่งนั้น
Let me ค่ะ อืม